ค่ะ คือมีเรื่องที่ อยากจะมาสอบถามนะคะ เพราะว่าเราอะค่ะ ก็เป็นคน ที่ค่อนข้างที่จะมีเพื่อนเยอะ อ่า ที่เยอะเนี่ย เพราะว่าด้วยความที่ ที่ผ่านมานะคะ เราอะก็ อ่า ไปทำงานอยู่หลายที่ หลายประเทศนะคะเปลี่ยน ๆ กันไป ทีเนี้ยค่ะ อ หลายประเทศที่ว่านี่ก็ประมาณ 2-3 ประเทศนะนะคะ แต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเยอะ เพราะว่าเราไม่ได้แบบอยู่ที่ใดที่หนึ่งนาน ๆ ทีเนี้ยค่ะ พอเราไปแต่ละที่เนี่ยเราก็จะมีเพื่อน เอ่อ เพื่อนที่น่ารัก แล้วก็เรารู้สึกว่า เราค่อนข้างแบบสนิทกัน แล้วก็มีความ ความ อ่า เขาเรียกว่ายังไง คือมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันแบบ อ่า มีความแบบ <tsk> เคมีตรงกันนะคะ คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูแบบลงตัวไปหมด ก็เลยรู้สึกว่า โอ้โฮ เราเนี่ยโชคดีจังเลย ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน เราก็ได้เจอแต่คนดี ๆ นะคะ แต่ว่าประเด็นมันมีอยู่ว่า ด้วยความที่งานที่เราทำตอนนั้นน่ะ คือเราก็ เอ่อ ได้ย้ายสถานที่นะคะ การทำงาน ก็คืออยู่แต่ละที่เนี่ย 3-4 ปี เราก็ย้าย ทีเนี้ยค่ะปัญหาคือว่า เราอะอยากที่จะรักษาสัมพันธภาพนะคะ มิตรภาพที่เรามีกับเพื่อนคนนั้น ๆ กลุ่มนั้น ๆ น่ะค่ะ ให้ยังคงอยู่ เพราะว่าเนื่องจากระยะทางที่ไกลกันขึ้น เราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยครั้งเหมือนเดิม เลยอยากจะทราบว่า เอ่อ จะมีวิธีไหนบ้างไหมคะ ที่จะทำให้เราและเพื่อนเนี่ยยังคง รักษา แล้วก็ อ่า ยังคงเก็บมิตรภาพเนี้ยไว้ให้ได้นานที่สุดน่ะค่ะ?
อืม โอ้โฮ เป็น ดูเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะครับ เพราะว่านอกจากจะมีเพื่อนที่ค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ย ยังเป็นเพื่อนที่ อ่า อยู่ต่างประเทศอีกด้วย อันนี้ผมขอถามเพิ่มเติมได้ไหมครับว่า เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอะครับ อ่า ไทม์โซน เขาต่างกับเราเยอะมากไหมครับ?
ก็ ก็ถือว่าเยอะนะคะ เพราะว่าบางที่ก็ อ่า 4-5 ชั่วโมงนะคะ อะไรแบบเนี้ย ก็ ก็สำหรับเราเนี่ย 4-5 ชั่วโมงก็ ก็ถือว่า ก็เยอะอะไรอย่างเงี้ย อืม
อืม แล้ว โอ้โฮ! 4-5 ชั่วโมง อ่า ผมขอถามต่อนิดหนึ่งนะครับว่า แบบปกติมีช่อง ได้ขอแบบช่องทางการติดต่อทาง Social ไว้ไหมครับ? อย่างเช่น พวกแอปต่าง ๆ อย่าง Twitter Instagram เฟซบุ๊ก อะไรอย่างเงี้ยครับ มีแบบเคยขอไว้ไหมครับ?
อืม ค่ะ ก็อันนี้ ก็มีนะคะ มี มี มีอยู่บ้าง เพียงแค่ว่าแบบด้วยพอ พอนาน ๆ เข้าตอนแรกที่เราเริ่มแบบแยกย้ายกันน่ะ เราก็มีแบบส่งข้อความหากันอยู่บ่อยครั้งนะคะ แต่พอเหมือนแบบพอระยะมันห่างเข้า ๆ เอ่อ ระยะเวลามันเริ่มเป็นปี 2 ปี อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ การส่งข้อความหากันมันก็เลยเหมือนแบบว่าลดลงไปด้วยนะคะ แต่อยากบอกเลยว่าความรู้สึกเราอะ จริง ๆ แล้วอะเราก็ยัง ค คงแบบเหมือนเดิมอะค่ะ ยังรักยังเป็นห่วงเหมือนเดิม แต่อาจจะเป็นด้วยเพราะว่า อ่า ต่างคนต่างก็มีหน้าที่การงานที่ต้องทำนะคะ ด้วย อ่า อย่างที่คุณบอกเลยระยะ อ่า ไทม์โซน ต่าง ๆ มันก็ไม่ค่อยตรงกันนะคะ มันก็เลยแบบทำให้เราเหมือนไม่ค่อยได้ อ่า เอ่อ มีการแลกเปลี่ยนข้อความกันเท่าไร แต่ว่าถ้า ถ้าอย่างที่คุณถามมา มีการแลกเปลี่ยนกันไว้ไหม พวกโซเชียลมีเดียต่าง ๆ? มีค่ะ มี Instagram มี อ่า LINE บ้างนะคะ เหมือนจริง ๆ แล้วมันคล้าย ๆ LINE แต่มันไม่ใช่ LINE อ่า Whatsapp อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ ก็ประมาณนี้ ก็ ก็ ก็ถือว่า เออ บางครั้งนาน ๆ ทีเนี่ยส่วนตัวเองเนี่ย ก็จะมีการแบบ ปีหนึ่งครั้ง หนึ่ง หรือว่าปีหนึ่ง 2 ครั้ง ก็จะแบบ อา สุขสันต์วันคริสต์มาส ปีใหม่ อะไรก็ว่าไป ประมาณนี้แหละค่ะที่ ที่เราทำอยู่อะนะคะ ก็เลยอยากรู้ว่า เอ๊ะ มันจะมีวิธีไหนอีกไหมที่เราจะยังแบบ ยังคงทำได้ แล้วก็จะทำให้ความสัมพันธ์เรายังคง อ่า แนบแน่นกันอยู่อะค่ะ?
อืม โอเคครับ อ่า ผมพอจะเข้าใจขึ้นแล้วเนาะ อ่า ตอนนี้ผมอยากจะ ถ้าผมแนะนำว่าเป็น สมมติว่า เราแบบว่าเห็นบางสิ่งบางอย่าง แล้วทำให้นึกถึงเพื่อนคนนั้นนะครับ เราลองแบบว่าแชร์ไปให้เขาดูจะได้ไหมครับ ว่า เฮ้ย! เราเห็นสิ่งนี้แล้วคิดถึงคุณนะ อ่า ฟ ทางฝั่งนั้นน่ะครับ เผื่อเขาจะมีความรู้สึกว่า เฮ้ย! ถึงจะไม่ได้เจอกันนานแล้ว ก็มีการส่งข้อความหากันแค่ตามเทศกาลเนี่ย แต่ว่าเพื่อนน่ะก็ยังไม่ได้ลืมเรานะ ก็ยังรู้อยู่ว่า อ่า สิ่งที่เราชอบอะคืออะไร แล้วก็แบบเป็นสิ่งไหนที่แบบว่า อ่า ทำให้ยังนึกถึงเราอยู่ อย่างเงี้ยครับ พอจะได้ไหมครับ?
อือฮึ อืม อุ๊ย ก็ดีนะคะ ก็เป็นคำแนะนำที่ดี คือ อ่า ยังแบบส่งข้อความ หรือว่ายังแบบอาจจะมีการส่งเป็น อ่า รูปภาพบ้าง อะไรบ้าง ให้ ให้คิดถึงเราอยู่เรื่อย ๆ อะไรแบบนี้ ก็อาจจะเป็นเจอสิ่งไหนแล้วมันเป็น อ่า เขาเรียกว่ายังไงนะ ทำให้ระลึกถึงความทรงจำในช่วงที่ อ่า เราได้อยู่ด้วยกัน อาจจะเป็นประเทศที่เราเคยอยู่ แล้วเราเจอแบบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเรื่อง ๆ นั้น ที่เราเคยทำด้วยกัน หรือ อะไรแบบเนี้ย แล้วมีการส่งไปหาเขาด้วย ก็น่าจะเป็นการดี ก็คิดว่า คิดว่า โอ้! ได้ค่ะได้ ก็จะทำ อ่า นำมาปรับใช้ดู แล้วก็เชื่อว่า ถ้าเขา อ่า ถ้าเพื่อนเขาเห็นนะคะว่า เรายังคงแบบ อ่า มีการส่งข้อความเหล่านี้ หรือรูปพวกนี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไปให้เขาอยู่เนี่ย ก็คิดว่าเขาน่าจะยังคงแบบว่า เอ่อ เข้าใจ แล้วก็รู้ว่า เออ เราเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบทอดทิ้งเขาไปไหนนะ ก็ยังคิดถึงกันอยู่เรื่อย ๆ อะไรแบบเนี้ยค่ะ เอ่อ แล้วทีเนี้ยนะคะ ก็อยากจะรู้ว่า เวลาที่เราอะ เอ่อ ต้องอยู่ห่างไกลกับเพื่อนแบบเนี้ยนะคะ แล้ว เอ่อ จะทำยังไงให้เราเหมือนแบบว่า การสื่อสารถ้ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะ คุณคิดว่า มันจะยังเป็นเหมือนเดิมไหมคะ? คิดว่า ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจอกันเป็นปีอย่างเงี้ย แต่ว่าเราก็ยังมีการส่งข้อความเล็ก ๆ น้อย ๆ อ่า แล้วก็มีการเหมือนส่ง อ่า เป็นรูปบ้างอะไรบ้าง เหมือนที่คุณแนะนำมาอะนะคะ เอ่อ แล้วถ้าวันหนึ่งเรามีการนัดเจอกัน อย่างเงี้ยค่ะ คุณคิดว่าเราจะยังคงมีสัมพันธภาพที่ดี แล้วก็ยังจะแบบคุยกันลงตัว อะไรกันอยู่ไหมอะคะ?
ผม ถ้าจากประสบการณ์ส่วนตัวอะครับ ผมรู้สึกว่า ถ้าเราไม่ได้เจอกันมาเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งอะครับ อย่างเช่น สักเดือนหนึ่ง ผมก็รู้สึกว่า การกลับไปเจอกัน ในครั้งแรก ๆ อะครับ มันอาจจะมีความแบบไม่ค่อยชินกันเองเท่าไร แต่ว่าผมอยากจะลองแนะนำเป็นให้ทำ อา อาจจะลองทำเป็นแบบว่ากิจกรรมแบบเหมือนละลายพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเงี้ยอะครับ เหมือนเช่น แบบถ้าเจอกันรอบหน้าเราซื้อของมาให้กันดีไหม แบบว่าเป็นของเล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรก็ได้ มันจะได้แบบว่า สมมติเจอกันปุ๊บ ได้ ค ล ได้รับของมา ใช่ไหมครับ ก็จะกลายเป็นให้เรามี Topic กัน ได้คุยด้วยว่า เฮ้ย ทำไมถึงเลือกชิ้นนี้มาแบบ ทำไมเห็นเรา เห็นเราแบบออกมาจากชิ้นนี้เหรอ? หรือว่า อ่า รู้ว่าชิ้นนี้มันแบบค่อนข้างจะเป็นตัวตนของเรา อย่างเงี้ยครับ อันนี้จะดีไหมครับ?
อืม อือ อืม อืม โอ้โฮ ก็นึกไม่ถึงเหมือนกันนะคะ จ จริง ๆ ก็ ใช่เลยค่ะ ถ้าเป็นการแบบว่า เออ การเจอกัน อ่า ครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปี หรือว่า 6 เดือน อะไรแบบเนี้ย อาจจะมีแบบเรื่องราวที่แบบว่าเคอะเขินกันบ้าง อะไรอย่างเงี้ย คือ เอ๊ะ ทำตัวไม่ถูก เราไม่ได้เจอกันนาน เราจะเริ่มจากตรงไหนดี แต่ว่าถ้ามีการแบบ อา มีของฝาก ติดไม้ติดมือมาให้ ให้กันและกัน อา อย่างเรา ตอนนี้เราแบบ อา เราอยากที่จะเป็นคนที่รักษามิตรภาพตรงนี้ไว้ แล้วถ้าครั้งไหนเราไปเจอเพื่อนเก่าเราที่เราไม่ได้เจอนาน ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะใช้วิธีที่คุณแนะนำมาเลย รู้สึกว่าชอบมากนะคะ รู้สึกว่า เอ๊ย เป็นเรื่องที่ดี เพราะว่าเหมือนที่คุณบอกค่ะ อาจจะมีการเขินกันเนาะ ไม่ได้เจอนาน แล้วทีเนี้ย ถ้าเรามีอะไรติดไม้ติดมือไปเนี่ย เออ ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าทำให้ ให้มีเรื่องที่จะคุยกัน แล้วก็แก้เขินไปได้ในระดับหนึ่ง นอกเหนือจากนั้นน่ะ มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องแบบ โอ้ แก้เขินอาย แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งเล็ก ๆ แทนใจเราด้วยว่า เออ เนี่ย การที่เราเลือกซื้อสิ่งนี้มา ก็เพราะว่าเราคิดถึงเขา เราใส่ใจเขา และเราก็อยากให้เขารู้สึก อ่า ว่า ว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราอยู่ แบบเนี้ยนะคะ โอ้ เรารู้สึกว่า อ่า คำแนะนำนี้ดีมาก ๆ เราก็อยากที่จะนำมาใช้นะคะ คราวหน้าแน่นอนค่ะ ถ้าเราได้มีการนัดเจอกับเพื่อนน่ะค่ะ เราอะก็จะทำแบบนี้แหละค่ะ แล้วนอกจากเนี้ยอะค่ะ ไม่ทราบว่าคุณน่ะค่ะ ยังจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ? ที่แบบว่าจะทำให้เราอะ ยังคงแบบ รักษาสัมพันธภาพของเราไว้อะ ให้มันแบบยั่งยืนน่ะค่ะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกันนาน เอ่อ แบบเนี้ยอะค่ะ?
อืม จริง ๆ ตอนแรกกะว่า จะแนะนำในเรื่องของแบบว่า ถ้าการเจอกันรอบหน้าจะเป็นยังไงเนาะ คือตอนแรกผมจะแนะนำว่า ถ้าสมมุติว่าเจอกันรอบหน้าอะครับ เราอาจจะถ่ายรูปกลุ่มเป็นแบบว่าเหมือนที่เราเคยถ่ายในสมัยก่อนน่ะครับ แบบไม่ทราบว่าพอจะนึกออกไหม? ที่เป็นถ่ายรูปด้วยท่าเดียวกับเมื่อหลายปีก่อน อย่างเงี้ยครับ ก็จะเป็นแบบว่าให้เรามี Topic กันได้คุยได้ด้วย ใช่ หรือไม่
ค่ะ อืม อืม ค่ะ เหมือนแบบก่อนและหลัง อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ? <chuckles> ก่อนเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็หลัง <chuckles> อย่างเงี้ยเหรอคะ?
ใช่ครับ ที่เป็นแบบว่า ภาพจัดเรียงองค์ประกอบเหมือนกัน แบบเรียงภาพเหมือนกัน อย่างเงี้ยครับ มันก็จะแบบว่า อืม เหมือนถ้าเราได้ย้อนกลับมาเห็นแล้วเราก็แบบ เออ บางทีเราอาจจะแบบทักไปหาเพื่อนว่า "เอ๊ย! เรา วันก่อนไปเจอภาพนี้มา แล้วก็คิดถึงตอนนั้นเหมือนกัน" แล้วก็จะกลายเป็นว่า จะได้เหมือนรำลึกความหลังกับเพื่อนด้วยอะครับ เวลาแบบส่งข้อความคุยกันว่า "เอ๊ย! เรายังจำเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้อยู่นะ" ว่าแบบตอนนั้นมันมีความรู้สึกยังไง? แล้วก็แบบมีเหตุการณ์ไหนที่มันประทับใจเราบ้าง? อย่างเงี้ยครับ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม อันนี้ก็เป็นอีก 1 ไอเดีย เป็น 1 อ่า คำแนะนำ อีกคำแนะนำหนึ่งที่ดีมาก ๆ ค่ะ เพราะว่าการที่เราได้ทำแบบนี้เนาะ ก็อย่างที่คุณบอกเลย จะทำให้เราแบบ เหมือนแบบมีที่ มีของที่ระลึกด้วย แล้วก็ โอ้โฮ ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายของที่ระลึกนี้ แต่ว่ามีคุณค่ามากค่ะ มีคุณค่าทางใจ แล้วหลังจากนั้นก็ยังสามารถนำมาพูดคุยกันได้ แล้วก็ยังเห็นถึงความแบบเปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วง อ่า วัยที่เราแบบ เอ่อ ได้มีการเติบโตกันขึ้น มีการเปลี่ยนแปลง อ่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ อ่า รูปลักษณ์เนาะ เพราะว่า ต ต่างคนต่างก็มีอายุที่มากขึ้น แต่ว่าในเรื่องของ เขาเรียกว่า อ่า ชีวิตบริบทของแต่ละคนก็มีการเปลี่ยนแปลงไป แต่ว่าเราก็ยังคงแบบว่า ความสัมพันธ์เรานั้นเป็นสิ่งเดียวที่อาจจะยังคงอยู่ แล้วก็ เราก็จะสามารถพูดคุยกันได้ แล้วก็มีความแบบ นึกถึงวันวานเหมือนที่ คุณบอกอะค่ะ โอ้โฮ ดีมาก ๆ เลยนะคะ วันเนี้ยรู้สึกว่า ได้คำแนะนำดี ๆ มากเลย แล้วก็ อ่า มั่นใจแล้วล่ะว่า เอ่อ เนี่ยเราอะจะไม่ต้องกังวลว่า ถึงแม้ว่าระยะทางของเราอะจะห่างไกลจากเพื่อนสักเท่าไรนะคะ แต่ว่าเราก็ยังมีวิธีในการที่จะรักษาสัมพันธภาพของเราและเพื่อนให้ยาวนานได้อะค่ะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำดี ๆ อะค่ะ
ด้วยความยินดีเลยครับ ทางนี้ก็ดีใจเหมือนกันครับที่ให้ ที่แบบว่าสามารถให้คำแนะนำ ที่สามารถเอาไปใช้จริงได้ ยังไงก็อวยพรนะครับว่า ขอให้การเจอกันครั้งหน้ากับเพื่อนเนี่ยครับ หรือว่าการพูดคุยกันตามช่องทางต่าง ๆ เนี่ยครับ เป็นไปได้ด้วยดี แล้วก็ อ่า ทำให้ยังรักษาความสัมพันธ์ที่ดีนี้ได้นะครับ
ค่ะ อ่า เราก็เชื่อว่าเช่นนั้นเหมือนกันค่ะ ก็จะใช้นี่แหละค่ะ ช่องทางของ Social Media ต่าง ๆ ด้วย ช่วยในเรื่องนี้ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ